En anlamlı seyahat destinasyonun hangisiydi, anlatır mısın?
Tabii ki. Ben seyahat etmeyi çok severim. Eee, hatta, iii, 2017'den beri geziyorum diyebilirim. Her sene, böyle, yeni bir, iii, ülke görme amacıyla yollara koyuluyorum. Eee, son 2 senede böyle 1-2 ülke görebildim ama genelde, böyle, 3-4 ülke falan görüp, ııı, o böyle tadına vara vara gezmeye çalışırım. Eee, geçen sene bir destinasyonum vardı, ııı, ondan bahsedebilirim. Eee, Türki ülkelere gittim, yani, Kazakistan, Orta Asya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a gittim. Eee, ve beklediğimden çok bambaşka şeyler yaşadım diyebilirim. Ya, muhteşem, eee, anlamlı bir seyahatti benim için.
Müthiş. Hı hı. Çok güzel. Hıı. O noktada, aslında, 1'den fazla ülkeden bahsediyorsun ve, hani, o noktada da uzun bir gezi miydi? Bu, hani, nasıl bir geziydi? Tek başına mı gezdin? Öncelikle onu sormak istedim.
Iıı, yok, ben 2017'den beri geziyorum dedim ya, 2017'de tanıştığım, ııı, Erasmus’ta, Çek Cumhuriyeti’nde tanıştığım 2 tane oda arkadaşım vardı benim dışımda. Biz 3 kişi genelde seyahat ederiz. Bak, o tarihten beri hâlâ birlikte geziyoruz, eee, onlarla birlikte. Kaç gündü totalde? Eee, toplamda 14 gün, eee, bir, 3 ülke, işte, 14 gün bir seyahatimiz oldu.
Hı hı. Müthiş. Hımm. Anladım. Ya, peki, şeyi de sormak istiyorum sana. Senin için o Türki yerleri gezmek belki senin köklerinle alakalı. Sana çok kıymetli şeyler de hissettirmiş olabilir ama o diğer 2 arkadaşın da senin gibi Türk müydü?
Evet, eee, Türkiye'den, yani, Çek Cumhuriyeti'nde tanıştım ama, eee, aynı üniversitede okuduğumuz, eee, Türk vatandaşı, Türk arkadaşlarım, aynen birlikte gezmeyi çok seviyoruz. O tarihten beri, böyle, eee, hep böyle, bilet, eee, bulup bir yerlere gittiğim, eee, yol arkadaşlarım diyebilirim.
Hımm. <chuckles> Çok güzel. Ya, o noktada şeyi de sormak istiyorum. Hani, bu, uuu, destinasyonu, yani, o Türki memleketleri, eee, tercih etmenin sebebi ya da tercih etmenizin aslında en başta bir sebebi var mıydı? Yoksa başka yerleri yeterince gezdik, biraz da işte o uza o Asya'yı mı gezelim dediniz?
Evet, dediğin gibi aslında, biz zaten Avrupa’da gidilmedik ülke kalmadı gibi. Eee, bir de şimdi şey oluyor, öncesinde, hadi gene gezelim, bina görelim, şehir merkezi, eee, gidelim, ge göz eee, görüp fotoğraf çekilelim, dönelim derdik ama şimdi yaş ilerledi, artık çok şükür biraz, ııı, para da kazanıyoruz. O yüzden böy daha bö uzak yerler olsun, eee, böyle, deneyim yaşayabileceğimiz yerler olsun istedik. Hani, bina görüp, eee, fotoğraf çekip müze görmek yerine doğasını gezebileceğimiz, aktiviteler yapabileceğimiz, eee, böyle, 1-2 günde hemen aradan çıksın diye değil, böyle, sadece başkentleri görüp değil de, eee, bö ülkenin cidden tadına vara vara, böyle, yemeklerini yiyebileceğimiz, işte, insanlarıyla kaynaşabileceğimiz bir seyahat olsun dedik. Eee, böyle birkaç seçenek vardı. Eee, o seçeneklerin hepsini aslında sonunda tamamladık da, işte, Tayland tarafları, böyle, biraz daha Endonezya, Tayland. Bir de bu saydığım ülkeler vardı. Eee, 2'sine de gittik aslında. İlk başta Kazakistan tarafına gittik ama bir de ben oraya daha öncesinde gitmiştim. 3 sene önce sadece Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitmiştim, eee, ama o çok böyle boş bir seyahat oldu. Gittim, geldim hemen başkentini gördüm ve Astana dediğimiz yer zaten Sovyetler dağıldıktan sonra kurulan, su, 20-25 senelik bir şehir aslında. Eee, o yüzden çok bir anlamı yoktu ama insanına bayıldım. Yani, muhteşem bir misafirperverlik. Dedim ki ben buralara bir daha gideceğim, bu sefer doğasını, eee, ve aktivitelerin hepsini yapıp, eee, geri döneceğim deyip, böyle, arkadaşların hepsini aldım, yine aynı tayfayı. Eee, bu sefer, böyle, uzun bir seyahat yaptık.
Hı hı. Çok güzel. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Anladım. Ya, aslında orada bir başkenti gezdiğinden bahsediyorsun, yani, o noktada Avrupa'nın da tamamını gezdiğini söylüyorsun ve, hani, artık, ya, bu noktada, hani, doğadan da bahsettin. Yani, ar şeyi sormak istiyorum sana: Aslında şehirler, hani, gezi rotası olarak, şehirler belki, hani, işte, binalar ya da, işte, eski binalar, tarihî binalar, hani, hani, belki de işte mesela Floransa'da, eee, Michelangelo'nun eserlerini görmek belki değerlidir ama senin dediğin gibi çok yeni şehirlerde yapılmış belki müzeler, yani, o kadar da seni çekmiyor olabilir. O noktada doğaya dönüş, eee, nasıl oldu orada? Yani, hani, sen buna karar vermişsin ama genel olarak sen de bir gezilerde, bu gezmeye başladığın, hani, şu an gitsen mesela biraz daha doğaya dönük ya da işte oradaki kültürle kaynaşabileceğin şekilde mi gezmeye çalışıyorsun?
Hı. Hı hı. Aynen dediğin gibi oluyor. Yani çünkü, eee, Avrupa'da, işte, başkentler, tamam, dediğin gibi, işte, Floransa'da bir şur var, işte, Roma'da Kolezyum, şu, bu... Bir şekilde zaten güzel yerler elbet var ama mesela çok, böyle, boş gezdiğim, eee, yerler de oldu. Eee, bir süre sonra artık bunu, eee, doğa, burada "doğa" diye bahsediyorum ama aslında biraz da deneyim olarak g eee, yaşamak istiyorum. Mesela, eee, atıyorum, Polonya'ya ben 8 kere gittim toplamda, eee, ama birkaç tanesi çok boştu. Sonra dedim ki "Ben böyle gezmeyeyim, gideyim, işte, bir şeyler öğreneyim." Mesela orada Nazi kampları, işte, Auschwitz, Kraków’un orada, eee, bir kamp var. Orayla aslında benim, böyle, deneyimleme, eee, tecrübem başladı, diyebilirim. Sonra dedim ki "Sadece başkentten ibaret değil, bunun geçmişini, tarihini, kültürünü de öğrenmem lazım." deyip, eee, bu yola koyuldum ve, eee, Kazakistan gezisinde de aslında bu bir başlangıç oldu. Eee, öyle, bina görüp geri dönmek yerine y insanların yaşayış biçimleri, eee, işte, eee, günlük hayatta neler yapıyorlar? İşe neyle gidip geliyorlar? Arabaların modellerine, bunların hepsine kadar, aslında, ben merak ettim. Eee, bir de, eee, sonuçta Türk kökenliyiz hepimiz, eee, ve oradaki insanların, işte, şey vardır ya böyle, yurt dedikleri çadırlar, eee, o bölgede. Onların, eee, içinde insanlar nasıl hayatlar yaşıyor? Dağ, tepe, eee, buralara da gitmek istedim. İnternetten gitmeden araştırdım böyle. Eee, hâlâ sosyal medyamda vardır mesela o bölgedeki tur şirketleri. Eee, normalde, eee, turla çok, mesela, seyahat etmem ama, hani, gideyim, kendim göreyim, araştırayım isterim. Orada, mesela, eee, 3 günlük turlar, 2 günlük turlar, böyle hep, eee, farklı aktivitelere katılmaya, eee, çalıştım.
Hı hı. Tamam. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Ya, normal şartlarda, belki Avrupa'da bir gezi yapsaydın, işte, sana tarihî yerleri anlatacak bir tura belki katılmazdın ama o noktada, işte, biraz daha kırsalda ya da yerli insanların doğal olarak yaşadığı, orada hayatını belki deneyimlemek için, o noktada turla gitmek, birkaç günlüğüne, senin için daha sağlıklı olmuş olabilir. Anladım. Peki, o noktada şey nasıldı? Yani, şimdi, eee, Türk kökenli olduklarını söylüyorsun ve, hani, sen de bir Türksün. O noktada, eee, anlaşabildin mi? Yani, mesela, şimdi, İngilizce artık herkes için ortak dil ama, ım sen Türkçe konuşarak ne kadar anlaşabildin, oraya gittiğinde?
Kesinlikle. Şöyle oldu, ben eee doğudan batıya doğru gelince Türkçeye yakınlık, yani, bizim dilimize yakınlık daha da artıyor. Ne demek istiyorum burada? Eee, Kazakistan'da mesela, Türkçe kolay kolay anlaşamazsın. Sadece anca Türk dizileri izleyen, işte, ya da Türkiye'deki üniversitelere gitmiş, bir şekilde Türkiye ile iletişimi olan insanlarla anlaşabiliyorsun. Diğer türlüsü, eee, çok zor. Sayılar falan aynı, işte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o tarz. E, ya, Rusça bileceksin, ki orada neredeyse herkes biliyordu. Ben de, böyle, çat pat Rusça biraz bildiğim için, eee, orada İngilizce bilmeyenlerle öyle anlaştım, eee, ama, böyle, batıya doğru geldikçe, oradan, işte, Kırgızistan güneyinde kalıyor, Kazakistan'ın biraz daha batıya doğru. Orada, mesela, bir tık daha, eee, anlaşılabiliyordu ama Özbekistan'da yazıları bile anlamaya başladım, böyle, tren istasyonunda yazılan yazıları bile anlıyordum. Eee, hiç sorun olmadan, eee, tabii ki farklılıklar elbet var ama, eee, Türkçeye çok yakın bir dildi. İşte, Azerbaycan diline de biraz yakın, eee, Özbekistan dili. O yüzden benim de Azerbaycan diline de biraz aşinalığım var. Eee, dil konusunda çok keyifliydi ya, ben çok seviyorum, böyle, biraz, ııı, anlaşabildiğim, İngilizce araya girmeden sohbet edebildiğim, eee, şeyleri çok seviyorum ve, eee, Türkiye'den geldiğimi duyunca, ya, gördüğüm muameleyi cidden, ya, şu an, böyle, tüylerim diken diken oluyor. Eee, çok keyifli, çok, böyle, misafirperverdi insanlar. El üstünde tuttular bizi, diyebilirim.
Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Evet. Hımm. Hımm. <chuckles> Hımm. Anladım. Peki aslında sana bu gezinde, yani bu 3 tane ülkeden bahsediyorsun. O noktada senin için orada en anlamlı şey, o şekilde kurduğun o bağ mıydı ya da işte dilini kullanabiliyor olman ya da onların sana karşı olan o sıcak tavrı, o misafirperverliği miydi senin için o s seyahati anlamlı kılan?
Kesinlikle bu çok önemli faktördü. Ama ben, eee, yap yaşadığım bir tecrübeden dolayı aslında biraz daha anlamlıydı. Orada mesela hemen anlatabilirim istersen.
Hı hı. Olur.
Orada, eee, mesela ilk Almatı'ya gittik biz, eee, Kazakistan'ın eski başkentidir bu arada, Çin'e yakın sınırı, eee, Çin sınırına yakın bir yer, eee, 2. büyük şehri. Eee, orada mesela, eee, bir, iii, adamla tanıştık. Adam böyle orta yaşlar bir adamdı. Restoranda böyle bizim Türkçe konuştuğumuzu görünce sohbet etmek istedi bizimle. Eee, iyi dedik, biz de bak, eee, Kırgızistan, Özbekistan yapıp en sonda Kazakistan'ın, eee, batısında Çimkent diye bir şehir var, oradan geri Türkiye'ye döneceğiz dedik. Bayıldı planımıza, dedi ki işte neler yapıyorsunuz, dedi. Biz dedik işte yaşıyoruz, şöyle böyle diye konuştuk. Dedi ki, "Bu bu akşam, eee, misafirim olmak ister misiniz?" falan dedi. Biz dedik, eee, oda otelimiz var ama, eee, iptal ederiz, yani bu tecrübeyi kaçırmak istemiyoruz dedik. Dedi ki, işte, hanımım size yemek hazırlar, çocuklar var evde falan, tamam dedik. Eee, adam bizi bir güzel misafir etti, işte, yediriyor. Onların bir de bu, eee, beş parmak dedikleri bir, eee, yemekleri var at etinden yapılan. Eee, onu da denemek istiyorduk biz. Eee, kımız falan da var böyle at sütü dedikleri. İşte, cahilliğime bak ya, at sütü ben bildiğin süt zannediyorum, alkollü bir içecekmiş, işte, fermente olup, işte, eee, bir şekilde, eee, alkole dönüyormuş. Çok böyle beğenmediğim bir tadı vardı. O da garip bir tecrübe oldu benim için. Eee, o adamın, eee, misafirperverliği çok duygulandırdı beni, yani sokakta tanıştığı 3 tane ı genci evine alıp misafir etti. Iıı, ve şey dedi yani, eee, ben size tur ayarladım, burada, eee, göl ve, eee, işte, dağların olduğu böyle güzel bir tur var, ona göndereceğim sizi dedi. Adam bizi, mesela normalde internette bayağı bir arayıp bulamadığım turları adam bize eliyle koymuş gibi buldu dedi ki, şu saatte servis kalkacak, gezeceksiniz dedi ve ben, eee, o doğal güzellik, işte, at bindim mesela, hayatımda at binmemiştim. O turda, eee, 2 saat, eee, bak, ş böyle tüylerim diken diken oluyor anlatırken yine söylüyorum; arkadaşım şeyin şakasını yapardı, hani, eee, sosyal medyada paylaşalım "Atın üstündeki ya yüktür ya Türk'tü Türk'tür." diye, böyle, gönderiler falan yapıyorduk. Eee, o at binme, eee, maceram çok bambaşkaydı benim için. Eee, çünkü babam hep şey anlatırdı; dedem benim, eee, at alıp satarmış zamanında ama bana hiç nasip olmadı. Eee, böyle hep imrenirdim. Baba at, küçükken hep şey derdim "At binecek miyiz, bini i at istiyorum." falan diye. Eee, öyle böyle içimde kalmış bir şeydi benim. Eee, sonra, eee, bu tur 3 günlük bir turdu mesela. <clears throat> Orada mesela gece <clears throat> bu insanların yattıkları yurtlarda kaldık çadırda. <clears throat> O mesela çok bambaşka bir tecrübeydi. Eee, bu şekilde aslında, eee, anlam kattı benim saya seyahatime.
Evet. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hımm. <chuckles> Anladım. Hı hı. Hımm. Hımm. Müthiş. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Müthiş. Anladım. Ya aslında belki o noktada o yemek yerken o adamla karşılaşmanız, o sokakta sizi evine davet etmesi, o noktada sizin de aslında açıkta olmanız çok kıymetli burada. Hani, eee, sen yok ben yü otelime gideceğim, yatacağım, ondan sonra su rotama devam edeceğim de diyebilirdin. Sen de güvenmeyebilirdin, o da güvenmeyebilirdi. Hani, o noktada aslında iki tarafın da çok açık olması, kültürlerin birbiriyle değiştirilmesi ve, hani, o noktada bir sıcaklık, bir samimiyet de var. Hani, o size karşı olan tavrı, işte, eee, ikramları ve ondan sonra size bu turu ayarlaması aslında je içten gelerek bunu yapması aslında çok kıymetli, eee, o noktada hani sana bunları yaşatıyor olması, belki işte senin biraz daha geçmişinle alakalı ata binmek de, oradaki doğal güzellikleri görmek de aslında senin için çok kıymetli olmuş. Eee, peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir kişinin bu şekilde kendi kültürünü, i sizin gibi 3 tane gence tanıtması ve aslında sizin için gerçekten hayatta anlamlı ve kalıcı olması. O noktada o ülkenin kültürünü tanıtmak için çok kıymetli bir şey değil mi?
Evet. Doğru. Kesinlikle. Eee, katılıyorum, çünkü ben de, mesela, eee, çok ülkesi ülkede eee, ülkede bulundum. İşte, saymadım, 50'den sonra bıraktım, mesela, 50'den fazla ülke gezdim. Hep böyle Türk kültürünü en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. Yani, Türk’üm diyorsan bir yerde, eee, o orada iyi bir izlenim yaratmak istiyorum. Neden? Bak, mesela, bu adamın yaptığı benim için Kazakistan’da, e, tabii ki başka insanlar da, eee, sonuçta, eee, iyi misafirperverdi ama 10 tane, 15 tane insanla tanıştıysam hepsi misafirperverse benim gibi Türkler de aslında aynı şeyi yaparsa hem, eee, turistlere, yabancılara karşı hem gittikleri ülkelerde iyi bir izlenim bırakırsa, eee, insanlar da belki daha sonra tekrar gelecektir. belki onlar başkalarına anlatacaktır. Ben nasıl şu anda sana Kazakistan’ı anlatıyorsam, eee, insanlar da belki aynı şekilde birbirlerine anlatacaklar, eee, ve güzel bir izlenim bırakmış olacağız. Sonuçta, eee, genciz, bir şekilde kültürümüzü yansıtmamız gerekiyor. Eee, en iyi şekilde bence bunu, ııı, yapmamız lazım. Sonuçta karşı tarafı, yani, biz nasıl yapıyorsak karşıdan da buna benzer şeyler bekleyebiliriz.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Doğru. Hı hı. Doğru. Aslında son olarak sana şunu sormak istiyorum. Eee, ertesi önceki gün at eti yedikten sonra ata binmek sana nasıl şeyler hissettirdi?
Ya, <chuckles> bu çok garip bir olaydı da. Eee, ben çok yiyemedim ya, midem kaldırmadı, beğenmedim. Normalde her tecrübeye açığım ama, eee, at etini beğenmedim, eee, dediğini de yaşadım. Eee, biraz ,böyle, içimdeki düşünceleri bastırıp, eee, devam ettim yola.
<chuckles> Hımm. Anladım. Ya, aslında, çok kıymetli bir hikâye anlattın burada. Yani, her açıdan çok bilgilendiriciydi ve aslında çok da öğreticiydi. Eee, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim, benim için de keyifliydi.